7 سنين طَب معلش وال7 سنين اللي بيمرّوا من عُمره اللي فاتوا دُول أو ال6 سنين مين بقى اللي بيكُون متحمل وشايل الطين على دماغه؟
آه. ماشي مش بتاعتي بقى، أنتم المفروض إن السِت آه، قاعدة معاه وبتسمَع وهو الراج الواد دلوقتي أصلًا بيتأقلم مع أُمه أكتر من أبوه في الأول، لإن هو بيبقى لإن هو بيبقى قُريب من أُمه أكتر، لإن هو مش شايف غِيرها وهي اللي معاه وهي اللي إيه بتراعيه، ولكن لمّا بيكْبر احتياجاته بتتغير وبيحتاج حد تاني جنبه.
ده أكيد. إمم. اهم. أكيد. آه، فأنتم بقى بتقولوا بقى، خلاص بقى إيه أيوه هو وَلَد بقى وبدأ يكَبر يبقى إيه خلاص بقى ده هيبقى بتاعنا، وإيه أبدأ بقى اللي هو أنتم عايزين تاخدوه على الجاهز بيفْهم وبيتكلم وبيعمل كُلّ حاجة، فاللي هو إيه مش عايزين تشغِلوا دماغكم بأي حاجة. فإيه خلاص تعال يا حوده.
شخص يصاحبه. اهم. والله هي السِت المفروض تبقى عارفة آه، م ح المفروض السِت تبقى عارفة إن هي عليها تربية أطفال وعليها تربية زُوج ومراعاة زُوج قصدي، فهو الموضوع ما هواش سهْل، والله مش قد الجواز ما تتجاوزوش ما تقريفوناش.
أكيد، اهم. إيه ده! والله الله يكُون في عُونها بصراحة ال السِت اللي معاك بصراحة يعني، إيه ده!
إمم، اهم، الله يكُون في عونها، آه.
آه الله يكُون في عونها بالطريقة دي والله يعني، أنا مش فاهمة. <laughs> كمان! آه، طالما أنت بتشتكي كده يبقى هي أنا متأكدة لو كلمتها هي تشتكي للرُكب والّا للصبح بتقولوها إزاي يعني، طَب آه طَب خلّيني أسألك خلّيني أسألك، هل مثلًا ح حوده ده تمام؟ آآ، آه، حبيب قلبْ بابا ده، لو أنا مثلًا جيت وقُلت له حبيبي مين دايمًا اللي بيزعق في البيت؟ مين دايمًا اللي عامل مشاكل في البيت؟ آآ، ودايمًا اللي بيبقى عامل هيصة في البيت؟
الله يكُون في عُوني أنا. أيوه، أيوه، أيوه، أيوه، ما هو ال مش عارف اسمه إيه. حبيب قلبْ بابا ده.
بذمتك أنت وإيمانك آآ، هيقول مين فيكم الراجل والّا السِت؟

تمام.
أنا باسألك عايزة إجابه حضرتك. <giggles> أيوه، ليه بتعملوا من الحبّة قُبّة؟ مش فاهمة يع يعني ل أنا نِفسي أفهم بجد حاجة بقى، ده سؤالي بجد.
آه بتسألي آه اتفضلي. ممكن أشرب شوية مَيّة وارجع وارجع أرد عليكِ وأنتِ اتكلمي مافيش مشكلة عادي.
ما أنت آه أنت ممكن تبلَّع السؤال بقى، حلو، أنا نِفسي أفهم ليه لمّا اتنين اتني اتنين بيكونوا مثلًا بيقولوا كلام مع بعض أو بيقولوا أي حاجة، ليه مثلًا الراجل يقفش لو السِت قالت أي كلمة؟ طيب السِت أو أول
حلو أنا كده شربت ميّة وجاهز بقى وجاهز أرد وجاهز أتخانق.
آه طَب استنى طيب، طيب اخلص الجملة طيب، يا أخوي أهو دي مشكلتكم دايمًا بتخشّوا في ال في شمال على طول من غير ما تسمعوا للآخر.
اتفضلي.
ممكن مثلًا السِت تقول كلمة، الراجل مثلًا يفهمها بطريقة، السِت تيجي تقول إيه لا، لا، لأ، أنا مش قصدي كذا، وبتتعامل عادي، تمام، أصل المفروض إن السِت هتتعامل مع شريكها بطريقة عفوية، مش هتقعد تحسس بقى على كُلّ كلمة هي بتقولها، ما هو مش زيه زي الغريب، آه ليه احترامه وكُلّ حاجة ما حدش يقدر ي ينكِر حاجة زي دي، بس ممكن يعني مش ملايكة إحنا.
إمم. اهم. اهم. لأ هو حضرتِك واضح إن أنتِ ما شاء الله في الإحترام إيه يعني ما شاء ال
ده تريقة يعني والّا إيه، هو أنت كنت شُفتني في الإحترام عاملة إزاي.
لأ أنا أول مرّة أشوفِك بص
طيب ما أنا باتكلم أهو، اللي هو إيه واحدة واحدة، يعني أنا دلوقتي قُلت كلمة بس أنا شريكي ده فهمها بطريقة غلط، أكيد باحاول أصحح الفكرة دي، لكن أنتم بقى لأ إزاي تقولي كده؟ وإزاي تعملي كده؟ وخلاص بقى خدتوا الفكرة إن هي فعلًا تقصد الكلمة دي.
يا أستاذة هو حضرتِك جايّة تتخانقي، حضرتِك جايّة تتخانقي في اليوم الأحمر ده، إحنا عايزين دلوقتي بنسأل سؤال إيه الأشياء اللي عادةً يعني هو الراجل بيقول لِك إيه الأشياء اللي عادةً بتساعدك تهدا تهدا لمّا بتحس بالغضب بعد خِلاف مع شريكَك، فحضرتِك اتفضلي وبالراحة كده علشان ما نجيش نقوم نكسّر البرنامج بال
ما أنت اللي جايب لي موضوع أنت اللي جايب لي موضوع خناق. <giggles>

لأن هو أمه محفظاه كلمتين يا عيني بيروح مطبّقها ويقولها وخلاص.
يا خراشي! ما فيش أم في الدنيا، ما فيش أم في الدنيا هتحفّظ ابنها إنه
إمم. أنتِ أنتِ لئيمة أنتِ يا يا أستاذة، لئيمة أنتِ أوي.
لا بجد، لا، لا، بجد والله ما أنا عندي أولاد، مفيش أم في الدنيا أح آه.
لا والله عندِك عندِك ولد برضو؟ اسمه حودة برضو والّا إيه؟
لا، لا، لا، حودة إيه! ما ليش أنا في اسم حودة يعني يعني آآ
اسمه إيه، إياد، فوزي، إياد، نصّار؟
ال إيه، فوزي نصّار، آه، لأ ده ناصر، عارف أنت شيكابالا؟ أنا مسمّيّة س ابني شيكابالا، أصل أنا زملكاوية صِرف.
إيه القرف ده! آه، اتفضلي يا أستاذة، اهم.
إمم. <laughs>
اهم.
آه، أصل أنا جوزي جوزي دي جوزي زملكاوي، فمن كُتر ما هو بيحب الزمالك قال لك أنا هاسمّي الواد إيه شيكابالا، مع إن المفروض يعني شيكابالا ده أصلًا اسم الأصلي محمود يعني، والّا أنا غلطانة؟
طيب لو لو اهم. محمود، ما هو من ما هو حوده برضو تاني، أها ب سبحان الله رجعنا برضو لنَفس الحودة. امم، صحيح. <sniffs>
آه شُفت، أيوه تخيل بقى، حودة، فأنا مش عارفة يعني، قال لي شيكابالا، شيكابالا، شوكولاتة، لأ مش عارف إيه، مع إن الواد يعني حلو يعني ما شاء الله يعني، مش شيكابالا ولا حاجة. <giggles>
يا أستاذة أنتِ دخّلتينا في تفاصيل مملة وزهّقتينا، إحنا دلوقتي في موضوع، هل بتلاقوا إن في اختلاف بين طريقة تعبيرِك عن الغضب وطريقة تعبير شريكِك، يعني الزوج بيتعامل إزاي عن الغضب، أنتِ بتتعاملي إزاي في الغضب، بتتقمصي وبتاخدي بعضِك وت وتقعدي في جنب وخلاص، وهو بيتعامل إزاي في الغضب، وإزاي بتتعاملوا في هذا الاختلاف؟ ما المايك مع حضرتِك، وياريت ما تدخليناش في تفاصيل مملة.
<laughs> أكيد طبعًا. <chuckles> بس لحظة <giggles> بس لحظة واحدة أنا عايزة أسأل سؤال يعني، هو أنت إزاي عرفت إن أنا باتقمَص وباقعد في جنب مثلًا، والّا هي مثلًا دي فكرة عامة عن الستات؟
ياستي أنتِ تسعة وتسعين في المِيّة منكم كده، 99% منكم قمّاصين.
ما هو ده طبيعي إحنا ستات يعني بُصّ، أصل أنا دلوقتي مثلًا أنا واحدة لمّا بازعل بتلاقيني رُحت باصَّة له وكده ورُحت ماشية، ما أصل أنا هاعمل إيه يعني، يعني أنا كَسِت المفروض أعمل إيه؟ ها؟ هاعمل إيه ما أنا ما فيش ما فيش في إيدي ما هو أنت هتتكلم معاه لمّا تلاقي فعلًا اللي قدامك هيتكلم، لكن مثلًا اللي قدامي ده بيبقى إيه ضرب لي الوش الخشب تمام، ومتعصب ومش عايز حد يكلّمه ولا حد ييجي جنبه و ويشوط في أي حد ويزعق في أي حد، هاحترمه هاعمل إيه طيب مهوش أنا أنا
إمم. المفروض تتكلمي معاه. احترميه، احترميه. وبعد شوية تعالي له قولي له: "معلش أنا سي سِبتك تزعّق ول قرفان وبتاع، أنت إيه اللي مضايقك؟" هيقول لك مضايقني فيكِ 1 2 3 4، "خلاص أنا أوعدك إن أنا أتغيّر." ما هو يا ستي ممكن هو الراجل ده مش قادر يروح يتجوز عليكِ؟ سؤال واحد بس ومش هتعرفي، والله ما هتعرفي، ولكن هو مراعي آآ، يعني راعي العشرة ومراعي الأب والأم اللي ربّوكِ.
طب و إمم. آه. آه. إمم، إمم.

إمم.
رُدي عليَّ أنتِ بقى، احكمي احكمي بما يرضي الله، ده يبقى اسمه إيه؟
هل هي بتكون قاصدة حاجة زي دي؟ والّا الحاجة ممكن تكون طلعت غصبٍ عنها مثلًا؟ وبعدين هاقول لك على حاجة، هي ممكن كمان يعني على حسب الشيء ده، ما ممكن الشيء ده مثلًا
مش ليش علاقة. يا أستاذة، يا أستاذة، الله يكرمِك، يا أستاذة، هي لو قاصدة فدي حاجة تانية دي أصلًا دي حاجة تانية، يعني م إحنا مش هنحط قاصدة دي، هي من الوقت مش قاصدة، فهي يا إمّا حاجة من 2 يا إمّا مت يا إمّا آآ آآ آآ عندها إهمال ودي مصيبة، يا إمّا مش في دماغها الراجل الك الك ال ال ال اللي طلعان عينه ودي مصيبة تانية أصلًا. فاهماني؟
إمم. أكيد، ما ده اللي إحنا بنتكلّم فيه، إمم. إمم. اهم. يا لهوي على الك على الطريقة اللي أنتم بتاخدوا بيها التصرفات! يعني والله العظيم بجد لو الست فعلًا بتعامل الراجل بنفْس الطريقة بتاعتكم ديّة، يعني كان زمان كلّ ست وكلّ راجل ولعوا في بعض، بجد.
والله يا أبلة موضوع ال مو موضوع ال <chuckles> مو موضوع يولعوا في بعض ده أكيد جايز فيما بعد يعني. إمم.
طيب، أبلة! هو أنت منين يا اسطا؟ أنت منين؟ امم، جايز يولّعوا في بعض؟
إمم. أمّا حضرتِك بتقولي بقى بيفكّروا بعض وبيشوفوا بعض إزاي، <sniffs> كلّ واحد ليه طريقة و كلّ واحد ليه نظام و والست وظيفتها هي اللي تتأقلم على الراجل، لأسباب كتيرة، لإن هو الراجل الشقيان هو الراجل تعبان، هو اللي بيروح هو اللي بييجي هواللي بيشتغل، هو طلعان، حتّى هي لو شغالة، فهو شغلها ده مؤقت مش هيدوم، إنما هو اللي محطوط عليه ال الload وهو اللي شغال، هو اللي مُطالب يجيب هو اللي مُطالب يعمل، هو اللي مُطالب يصرف هو المُطالب ياخُد باله من العيال، هو المُطالب ياخد باله من مصاريف البيت، ود د د د أيوه.
إمم. اهم، طب إب بِل ريقك، بِل ريقك، بِل ريقك، بِل ريق إبلع ريقك بس، إبلع ريق ما هي ما هي ما هي برضه على فكرة، لو هي مثلًا زي ما أنت بتقول مثلًا شغالة، أو مثلًا في تربية أولاد، آه شغل الست في الأول وفي الآخر مهما كانت هي شغالة، ده شيء مؤقت وما بيبقاش مطلوب منها زي ما يكون مطلوب إن الراجل هو اللي يكون شغال، ده على عيني وعلى راسي، آه، آآ على عيني وعلى راسي، بس برضه يعني الست ما هي بتبقى قاعدة شغالة في البيت في حاجات في البيت، معاها طفل مثلًا أو ط أطفال، في ناس بيبقى معاها 3،4 ما شاء الله يعني، فده لوحده أصلًا ضغط، يعني أنا هاسألك سؤال، أنت أصلًا عندك أولاد؟
أنتِ عصّبتيني، الله يكون في عون جوزِك. اهم. Exactmelt Exactly اهم.